Thật ra là, ừm, có đấy. Thì ngày xưa mình có làm hướng dẫn viên du lịch ấy, mình có đi với rất là nhiều bạn Tây. Đấy, mình mình thấy các bạn đấy là, kiểu, các bạn vừa đi du lịch, bạn các bạn dù vừa đi du lịch vừa có các công việc từ xa, các công việc online ấy.
Có hả? Ồ! À. Ờ, đúng rồi, rất là ngưỡng mộ ha.
Đấy, đấy, đấy. Rất mình rất là thích, kiểu, uầy, các bạn vừa đi di dịch vừa kiếm được tiền, đấy. Nên mình bắt đầu mình cũng có nhen nhóm cái ý định thế rồi, xong cho đến khi là, ừm, vào một cái tour mình đi, thì là lúc đấy nó bị sạt lở đất ấy, mình thấy là, uầy, sợ vãi. Mình cũng tí nữa bị bị dính vào vụ sạt đấy mà, nguy hiểm quá. Thế là bảo là mình ấy, mình cũng bắt đầu nghĩ là công việc này chắc chắn là không sẽ không lâu, không dài được. Đấy, thì là mình sẽ hướng một công việc nào đấy nó giống các bạn Tây đấy hơn, à, mình được dìm vào công việc này. Còn bạn thì sao? Sao bạn lại chọn làm công việc online? À, muốn sang làm tự do, làm online?
Ừm, đúng rồi. À. Sợ, đúng nguy hiểm. Ồ! Đúng rồi. Ờ. Ờ, thì Thì giống như hồi nãy chia sẻ đó, là nó áp lực quá mà, kiểu, nó gò bó, nó không có s gọi là, sự, ờ, đổi mới cũng như là c mình cũng khó sáng tạo. Tại vì mình theo cái chiều hướng là, ờ, mình phải tự do thì mình mới có nhiều ý tưởng á, chứ mà cứ, kiểu, vô một cái khuôn khổ thì, kiểu, nó cứ không phát triển được á.
À. Ừm, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Mà nó bị chán ấy, đúng không?
Đúng rồi, chán. Đúng, chắc là mình là người cả thèm chóng trán nữa, nên là <laughs>
Rất là chán. Ừm, giống giống mình, giống mình. Trước mình cũng thử làm ngân trước mình làm thử làm ngân hàng, mình làm được tầm 1 tháng mình chán. Đúng rồi, khuôn khổ quá luôn. Mình còn làm cho bên, a, RM, cái bên, a, bên chuyên đi gọi mọi người vay vay vay vay vay vốn ấy. Đấy, đấy, đấy, đấy. Mà bây giờ mình kiếm người vay nhá, thì là đúng rồi đấy, mình kiếm người vay là mình, kiểu, là đã là seller rồi. Xong đến lúc seller xong mình phải chăm sóc khách, làm giấy tờ, số má. Ôi giời ôi, mệt quá! Thôi bỏ. <chuckles>
Ồ, ê, cái đó khuôn khổ lắm nha! Chịu hông nổi. rờ mờ, ờ. Rồi, rồi, biết rồi. <laughs> Ây da, KPI đồ nữa. Quá áp lực luôn. Đúng, chính xác! Mà thiệt, áp lực mà còn phải chạy ra ngoài nhiều nữa, đúng hông? Gặp khách này kia, chứ ngồi ở trong trong trong công trong văn phòng đâu có được.
Đúng rồi, đấy, đấy! Không giải quyết được vấn đề gì.
Đúng rồi! Ờ, khó.
Ấy, thế thành ra là rất là bất cập. Thì thôi mình cũng nghĩ mình còn trẻ thì mình cũng hơn những đội mình đi trước, là mình cứ cứ thử đi, sai thì mình lại sửa.
Đúng rồi! Thử thôi. Đúng, chính xác. Đúng rồi.
Thật ra cũng chưa đến mức, gọi là, chưa đến l chưa đến lúc lấy vợ đẻ con thì thôi mình cứ từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Thật ra mình cũng không cần phải xây dựng sự nghiệp đâu. Mục đích của mình là kiếm được một công việc nó OK, dành được nhiều thời gian với gia đình, thế thôi. Đấy, quan trọng nhất với mình là thế.
<chuckles> Ráng gầy dựng sự nghiệp. <chuckles> Ừm, nó chủ động, đúng rồi. Chứ

À, thế mình tự tự mình thay đổi, đúng không? Nó rất là OK nhỉ. Mình may mắn hơn tí là mình cũng có những người xung quanh người ta cũng hỗ trợ mình trong thời gian đầu để mình thay đổi ấy, thì cũng rất là may mắn. Đấy, kiểu, có người, ờ, người ta sẽ hướng dẫn lúc là mình đi như nào.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, mình cũng vậy, mình cũng may mắn. Ồ, là có những những ng người thầy vậy á hả?
Đúng rồi. Thực ra thì nh thầy gọi là thầy cũng không hẳn, bởi vì là người ta là người online trên mạng thôi, là những người follow từ ngày xưa.
À, thì, kiểu như, bạn bè mình vô tình gặp, kiểu vậy, cũng cùng chí hướng, kiểu vậy, chia sẻ thôi, đúng hông?
Đúng rồi, b đấy. Mà nh người ta, kiểu, rất là giỏi mà người ta chia sẻ những kiến thức free trên mạng đấy, thì mình có vô tình follow được và mình cũng học hỏi được từ người ta rất là nhiều.
Ờ. Đúng rồi, bây giờ rất nhiều, ừm, kiến thức ở trên mạng chỉ có chọn lọc thôi.
Đúng, đúng, đúng, chuẩn, chuẩn. Mà mình giờ mình thấy là cái thách thức cũng có một trong những thách thức thì là mình phải dùng ít mạng xã hội đi. <chuckles>
Đúng rồi, lâu lâu lơ đễnh cái bấm qua trang, ờ, giải trí liền.
Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy. Mình sẽ muốn trong tương lai của mình là làm nhiều việc nhà lên, đọc nhiều sách lên, xong là lướt ít Facebook, TikTok đi. <chuckles>
Đúng rồi, chính xác nhất là TikTok.
Đúng rồi, đúng rồi, TikTok nằm tốn thời gian. Mình là mình xóa luôn TikTok rồi đấy, giờ là mình không không lướt TikTok, xóa luôn rồi, nên thế, nên thế.
Ờ, xóa luôn hả? Ưm, tại vì tui thấy <chuckles> TikTok thì cũng khá hay. Ví dụ muốn tìm một cái thông tin gì đó thì cứ nhắn một dòng, cái nó tự đề xuất, kiểu vậy, thì mình có cái chọn lọc thôi. Còn bình thường thì sẽ hông lướt, thì là có cái gì đó cần tìm thì mới lướt thôi.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm lý, hợp <chuckles> Thật ra thì là mình thì, kiểu, kiểu, không hay hóng drama mấy. Mình cũng chỉ là lâu lâu đọc những cái thông tin, kiểu, báo đài các thứ thôi, thì là chỉ lên Facebook, các nguồn kia là cũng có rồi, đúng không? À, đấy, thì là không còn phải lên TikTok nữa. Mà l kiểu, lên TikTok mình lướt một tin này nó nhảy ra mấy tin khác ấy, xong xem nhiều nó bị nghiện vãi. <chuckles>
Kiểu vậy. Đúng rồi, mệt á. Ừm, thường bạn bè tui sẽ chia sẻ cái đó, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, nó cứ y à. Đúng rồi.
Đấy.
Nội dung ngắn mà.
Thế thì bạn nghĩ là bây giờ là nếu mà cho bạn 1 năm, 1 năm tới bạn sẽ muốn mình là trông như thế nào trong vòng 1 năm tới?
1 năm. Tất nhiên là sẽ làm một bà chủ nhỏ, ờ, tiền rủng rỉnh nhưng vẫn có thời gian chill chill đi du lịch đồ. Người ta đi du lịch lúc lễ thì mình đi lúc người ta đi làm.
À. Ôi, thích vãi.

Thì mình đang thiên về những cái ngành, gọi là, ngôn ngữ, mình dùng ngôn ngữ của m đúng rồi đấy, dùng tiếng Anh. Đấy, mình có tiếng Anh thì mình làm những công việc mà ng người nước ngoài người ta không muốn làm ấy, nhưng mình vẫn làm. Đấy, kiểu, kiểu đấy.
Ha. À, về tiếng Anh, đúng không? Đúng rồi, mình có tiếng Anh mà. Hả? Trời, ê, nghe lạ dữ vậy? Ví dụ như công việc gì vậy?
Thì làm Ừm, ví dụ như là đánh giá quảng cáo chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Thì là cái bởi vì cái lương c cái việc đấy thì nó rất là nhàn, nhưng mà lương nó không đủ hấp dẫn với những người ở Mỹ. Nhưng mà nó lại đủ hấp dẫn được với với những người như mình, <chuckles> là những người có thời gian như mình, đúng không? Đấy.
À, đánh giá quảng cáo. Có có nghe. Đúng rồi, chính xác. Với mình. <chuckles> Đúng rồi.
Thế bạn có bao giờ thấy cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi khi sang một, ừm, thử thách mới không? Kiểu làm bây giờ l à,
H Chắc chắn rồi. <chuckles> Rất là lo lắng và sợ hãi luôn, s thất nghiệp mà. Đó, thì kiểu
Thật ra cái tuần đầu mình không lo lắng, mình không sợ hãi gì cả. Ơ, cho đến khi sang tuần thứ hai, mình bắt đầu thấy là mãi không kiếm được tiền, tiền bắt đầu cạn dần. <chuckles> Bắt đầu mới
Ờ. Đúng. Ấy là tiền đang bắt đầu hao hụt rồi.
Đúng rồi, mà vẫn chưa có đồng nào mang về.
Đúng. Thì, kiểu, tại vì làm tự do cũng đầu tư mà. Nên là hổng ít thì cũng nhiều, giống như mua cái mic vậy đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Đ Đúng rồi, đấy, mình đang mua cái mic đây. <chuckles>
Đó. Thì đó, thì chắc chắn sẽ có sợ hãi rồi, nhiều khi người ngoài nhìn vào cũng nói là "Ồ, rô công rỗi nghề nè, làm gì, họ thấy ở nhà không mà." Kiểu vậy.
Đúng rồi. Đúng rồi, mà khi nhận nhất là những lúc, kiểu là, người ta hỏi ấy là, ừm, "Dạo này lâu không gặp, cháu đang làm gì?" Đấy, cũng khó, đúng không? Bây giờ là giải thích như nào? "Uầy. Nghề này cao siêu thế nhỉ? Chắc là cũng phải giỏi lắm", mà mình giải thích ưm, mà thật ra cũng không đến mức đấy, đúng không? Người ta nghĩ mình cao siêu quá, mà mình giải thích qua qua thì bảo: "Ôi giời ơi, thằng này"
Rồi. Làm gì? Đó. <chuckles> Đúng. Ừm. Thì đó. Lông bông. <chuckles> Ờ, thiệt.
Lông bông. <chuckles>
À, xong rồi hỏi lương như thế nào cái là cứng cứng cứng miệng liền.
Đấy. Cứng miệng luôn, đúng không? Bây giờ tháng này như kia, tháng kia như kia làm sao chắc chắn được, có tháng cháu còn âm tiền. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi, có ổn định đâu, sao chia trung bình được.
Đấy.